Hallo, wie geht's?
Gut, wie geht's dir?
Auch gut, danke. Bei dir ist ja schon Abend, nehm ich an?
Morgens.
Morgens, ja. Bei mir ist jetzt grade Mittag, also sind wir so ungefähr auf der ähnlichen Zeitschiene. Du, wie kann man denn Vertrauen in einer Beziehung aufbauen?
Ja. Ja, also erst mal würde ich sagen, Vertrauen ist verdient, nicht gegeben. Also mindestens mit mit mir. Ich ich gebe Leuten normalerweise kein Vertrauen, bevor sie bewiesen haben, äh, dass sie das verdienen.
Ja?
Äh, wie baut man das ja, also ich würde sagen, mit das geht mit Zeit und mit
Stimmt.
äh, mit also, desto mehr man zusammen macht, ähm, desto ja, Erfahrung, genau. Zum Beispiel, äh, wenn ich 'ne Beziehung habe und ich ich leihe jemanden mein mein Auto, okay, und die bringen das 10 mal zurück, ohne dass dass da 'n Kratzer ist.
Erfahrung? Ja? Ja?
Ja, dann habe ich kein Problem damit, das das 11. oder 12. oder 13. Mal zu verleihen, weißt du?
Das stimmt, das stimmt. Und das ist, äh, ganz lustig, dass du jetzt so 'n gutes Beispiel da erwähnst, weil ich hatte gerade ein anderes Gespräch, äh, heute. Und da ging es eben auch so um, äh, Erfahrungswerte.
Mhm.
Und genau das ist ja auch, was ins Vertrauen einfließt, wie du sagst. Ich geb's dir 10 mal, ich krieg's immer zurück, alles ist okay. Aber trotzdem kann es dann sein beim 25 Mal, dass diese Person, wo man's überhaupt nicht erwartet hätte, jetzt plötzlich mit deinem Auto abhaut aus irgendeinem Grund. Was machst du denn dann? Weißt du, wie was macht man dann mit dem Vertrauen? Wo geht das Vertrauen dann hin?
<chuckles> J ja. Äh, das geht weg und kommt nie wieder. Also, ich bin da schwarz und weiß, okay? Ähm, wenn du einmal mein Vertrauen, äh, missbraucht hast, dann werde ich dir nie wieder vertrauen und dann werde ich die äh, dann werde ich das nie vergessen und, äh, das nie vergeben.
Ja. Ja. Okay.
Ist ist einfach so bei mir, weißt du? Ich weiß
Ja, äh, du ist ja auch okay und im Grunde genommen, wenn man ehrlich ist mit sich selber, ähm also, ich bin eigentlich so 'n Mensch, der versucht doch wenigstens Vergebung irgendwie zu finden, weil ich nicht mit so 'n Hass auf jemanden rumlaufen will. Aber ich merke dann auch, man kommt auch an seine Grenzen und sagt: „Okay, wieso muss ich eigentlich immer nur vergeben, wenn doch jemand anders das Vertrauen missbraucht hat und auch nichts tut, um die Situation zu berichtigen?“ Ich glaube, das ist auch noch so 'n Faktor.
Hat e ist dir das schon oft passiert?
Äh, du, eben also, mit dem Auto jetzt nicht, aber in vieler Hinsicht, äh, s ist mir schon einiges passiert im Leben, wo ich vielleicht Leuten vertraut habe, die's jetzt nicht verdient haben und dann vielleicht anderen vertraut
Siehst du?
vertrauen hätte sollen, die es verdient hätten, aber aus Grund der schlechten Erfahrung, die man vorher gemacht hat will man sich ja schützen. Also, das ist so 'n ziemlich zweischneidiges Schwert.
Ja, aber weißt du, es kommt auch ich verstehe, was du sagst, aber es kommt auch auf die Situation drauf an, weißt du? Ähm, desto mehr man zu verlieren hat, ob das emotional oder finanziell ist
Ja. Ja.
für mich, äh, desto schwieriger ist es zu vertrauen, okay? Äh e emotional zum Beispiel, wenn mich einer betrügt, dann ist das sofort vorbei. Also, keine F keine Fragen, äh, keine Zeit verschwenden, ich bin weg. Auf Wiedersehen, nie Wiedersehen, okay?
Ja. Ja.
Ähm, wenn es ist, dass ähm, die versprochen haben, den Rasen zu mähen, okay, nur 'n nur 'n Beispiel. Und das haben Sie vergessen. Okay, okay, kein Problem. Aber wie gesagt, das kommt auf die Situation an und, ähm
Ja. Ja. Ja. Stimmt.
also, äh ja, vielleicht vertraue ich dem nicht, wenn wenn der nächstes Mal sagt: „Ich ich mähe den Rasen“, aber ich würde, äh, dem immer noch die äh, das Auto leihen, weißt du?
Da hast du auch wieder Recht. Das erinnert mich an 'nen guten Freund von mir, den schätz ich unheimlich. Aber der hat immer so 'ne Tendenz, mir Sachen zu versprechen, die ich eigentlich gar nicht erwarte. „Ah, ja, und dann mach ich das und jenes und da helfe ich dir“, und und am Ende des Tages passiert es nie. Und obwohl da jetzt kein großer Schaden entstanden ist, aber irgendwo so 'n kleines Prozent des Vertrauens ist da auch schon angeknackst, weil der redet ja nur, der macht ja nie, was er sagt.
Ja, ja.
Und das ist dann auch schon enttäuschend und es ist mir ja kein Schaden entstanden und ich sage schon immer, was versprichst du mir immer für 'n Zeug? Erwarte ich doch gar nicht. Also, mir wär's lieber, er würde dann gar nix sagen, als zu sagen oh, ich glaube, in dem Moment meint er das total ernst, dass er mir jetzt was repariert oder dass er dann und dann kommt und das und das macht. Aber wenn's dann drum geht, es anzugehen, ist dann immer was anderes wichtiger.
<chuckles> Ja. Oder oder er ist zu faul.
Ja, das kommt ja auch noch dazu, genau. Und wie gesagt, ich erwarte es ja gar nicht, aber stelle das doch nicht immer in den Raum. Ich weiß, dass du mir vielleicht gerne helfen würdest
Ja, ja genau.
aber da du's ja nicht machst, halt dann einfach den Mund.
Ja, genau.
Hätte ich mehr Vertrauen zu dir.
Aber sag mal, wenn man Vertrauen wenn einer versucht, dein Vertrauen wiederherzustellen, okay? Ähm
Ja?
und er schafft das. Äh, w w man sagt ja s so schön, äh: „Vergeben und vergessen.“ Vergeben hast du, vergisst du oder ist der immer noch so 'n bisschen i ist der ist der Schaden, der nie weggehen kann? So klein er auch
Das gu gute Frage, gute Frage. Ist aber auch so, kommt 'n bisschen drauf an. Also, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die mir was angetan hat. Das hat mir echt weh getan, richtig weh. Also, das war so richtig so hintenrum.
Ja.
Und es hat dadurch auch meine langjährigste beste Freundin äh, also, die Freundschaft hat es zerstört. Und deswegen hat mir das auch so weh getan, weil es waren 2 enge Freunde und die eine hat was, äh, gemacht was sich dann auf 'ne andere Freundschaft auswirkte. Und ich war dann so enttäuscht in alle beide.
Ah.
Ähm, aber die diese Freundin, die das eigentlich alles in die Wege geleitet hat jetzt hat sie, äh, 'ne fast unheilbare Krankheit und braucht natürlich ihre Freunde und und und. In dem Rahmen hat sie mich dann auch angesprochen, würde ich dann noch für sie, die so 'ne Anspruchsperson sein im Krankenhaus und solche Dinge. Und ich mache es, weil ja, ich will ihr vergeben, aber ich kann es nicht.
Ah. Das das das das geht doch überhaupt nicht.
Ich kann es ihr nicht verzeihen dass, obwohl ich ihr gesagt habe, wie weh mir das tut, die hat sich's nie anerkannt. Sie hat sich nie entschuldigt. Und hat dann einfach so Zeit verstreichen lassen und hat mich dann immer wieder angerufen und angeschrieben. Und na ja also, ja.
Okay, ey okay, aber aber dann hast du ihr ehrlich gesagt, dass es dass du ihr nichts verzeihen kannst oder jetzt, dass sie stirbt, hast du gesagt: „Ich verzeihe dir“?
I ich glaube also, tief drin kann ich ihr nicht verzeihen, bis sie auch mal anerkennt, was sie da angerichtet hat mit ihren Taten. Weil Verzeihung äh, ähm, ich lass jetzt zwar von der Sache los, das ist jetzt für mich nicht mehr wichtig, aber 'ne richtige Verzeihung kann ich erst herstellen, wenn jemand anerkennt, was er gemacht hat. Was meinst du dazu?
Ja, da da bist du da bist du 'ne bessere Person als ich, weil also, ich ich würde das ich könnte ich ich könnte keinem wieder vertrauen und und auch noch mehr, ich ich würde das noch nicht mal versuchen.
Ja.
Warum? Wenn ich also, ich weiß und ich würde d d äh, der Person das auch ehrlich sagen, dass
Ja.
:„du kannst nie wieder mein Vertrauen zurückgewinnen“, und, ähm
Ja.
fertig ist es, weißt du? Und da da würde ich ehrlich sein, äh, auch wenn's weh tut, ähm, da ist kein Grund zu lügen, weißt du, wirklich nicht.
Ja. Ja. Ja, lügen tue ich da auch nicht. Also, ich halte, äh, die ich halte mich eigentlich mehr oder weniger fern. Ich kommuniziere mit ihr ab und zu mal und okay, wenn sie mich braucht, kann sie mich anrufen und dann würde ich auch sicher noch was für sie tun. Also, da hätte ich jetzt keine Probleme damit. Ähm, aber wenn's jetzt
Aber warum denn? Warum denn? Weil sie weil sie im Sterben ist?
Hm,
Ist das der einzigste Grund?
Du, ja, also, ihre Situation hat schon sehr viel damit zu tun, richtig.
Okay, und und ich will ja nicht kalt klingen oder aber na und?
Ja, ist natürlich, äh kann man auch mal so sehen, ne?
<laughs> Wie gesagt wie gesagt, du du bist die bessere Person als ich, weil äh, ich bin ja ganz schwarz und weiß, da gibt's keine Grautöne. Und, ja bin ich sehr direkt auch. Du weißt ja, in Amerika sind die Leute nicht so direkt, okay? Ah, da wird mehr so rumgeredet so und in Deutschland ist das ist das knallhart, okay?
Ja. Ja. Ja, ja. Das stimmt.
Und n äh, auch nach 36 Jahren hier, das ist das eine, was ich mir was sehr schwer ist, mir abzugewöhnen. Okay, ich bin besser geworden, aber wenn es wirklich Vertrauensbruch gibt oder was was Wichtiges passiert
Ja.
ne, dann dann kommt das raus und dann dann bin ich knallhart direkt und auch zu direkt für Leute. Aber das ist mir dann ist mir dann wirklich egal.
Eben. Das kann dir dann auch egal sein. Ich ich liebe eigentlich auch Direktheit und ich merke das auch im Umgang grade jetzt mit Amerikanern, äh, dass vielleicht unsere deutsche Direktheit doch manchmal so manche Leuten nicht so ganz behagt.
Mhm. Das das milde gesagt.
Ähm Das ist milde gesagt, aber ich das ist 'n Zug den ich an Deutschen sehr gern mag, ist 'ne klare Meldung. Das habe ich sehr gerne. Also, ich weiß gern, wo dran ich bin. Man kann mich auch kritisieren. Ich muss es nicht mögen. Aber vielleicht ist es 'ne wertvolle Information, die mir hilft, was zu verbessern im Leben. Ähm, so viel Egoismus, äh, muss ich irgendwas nicht anhaften, dass ich nicht die Wahrheit hören kann oder zumindest mal, wenn sie okay präsentiert ist.
Also also, du versuchst doch nicht, dich nicht mal im, ah, zu verbessern, hm? Mit der Direktheit?
Ähm, ne, ich glaube, mit der Direktheit habe ich vielleicht gar nicht so 'ne Probleme, aber vielleicht eher mit diesem ich würde ja vielleicht eigentlich gerne 'n besserer Mensch sein, der, äh, mehr vergebungsfähig ist oder der über den Dingen steht oder, ähm aber vielleicht bin ich's dann doch nicht. Weißt du, also, da ist ja in irgendwo doch 'n Zwiespalt.
Ist Ehrlichkeit denn das Gleiche wie Direktheit?
Ne, nicht unbedingt.
Okay. A
Aber sie gehen schon Hand in Hand, würde ich sagen. Was meinst denn du?
Ist schwer zu sagen. Also also, da ist 'n Unterschied, okay? Es sind 2 verschiedene Worte und, äh, und das ist 'n Unterschied. Ähm, aber
Stimmt. Ja.
äh, ist also, direkt der da ist auch 'ne Verbindung. Zum Beispiel, ich würde nie sagen, d das ist das ist der die das der Direkte in mir, das ich würde nie sagen: „O okay, äh, ich versuche dir zu verzw äh, zu verzeihen.“ Weißt du, das, äh, wieder ins Positive zu bringen, wie man das hier immer macht. Ähm, das ist für mich nicht ganz ehrlich und das würde ich auch nicht machen und das werde ich mir auch nie abgewöhnen, okay? Ist egal, wie lange ich hier lebe, würde
Ja. Guter Punkt.
Äh, was?
Das ist 'n guter Punkt. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich muss ab und zu mal was dazu sagen. Äh, ist 'n guter Punkt, ja.
Ja. Ja, ja. Ja, klar, klar.
Und auch 'n gutes Gespräch und jetzt sind wir schon fast am Ende. Ähm, aber gibt mir doch wieder was zu denken und ich bedanke mich für dafür.
Ja. Ja, sehr gutes Gespräch. Ich bedanke mich auch und, ähm, hoffentlich, äh, reden wir bald mal wieder, ja?
Das hoffe ich doch auch. Mach's gut, ne? Schönen Abend oder schönen Tag noch.
Gut, tschü tschüss.
Tschüss, mach's gut.